Mm, na magkalayo kayo.
Oo, kasi naman pala, at the end of the day, siya naman pala yung may gusto talaga.
Ah, okey.
Sa akin na talagang gusto niya bumalik, pero wala. Hindi hindi ko kasi binigyan ng chance. Pero sabi ko, 'pag binigyan ko siguro ng chances, siguro magwo-work din naman siguro kami. Yun nga lang, hindi siya ano, yung nagbalik kasi siya, eh, nandito na yung nap mapa mapapangasawa ko.
Oo. Oo. Hmm, okey. Ah, wrong timing, <laughs> ang galing par parang pupuwedeng gawing teleserye yung kwento niyo. <chuckles>
Oo, oo, kaya Parang teleteryes oo, teleserye nga, sabi nga ng mga ate ko, sabi nga, sayang naman di niya na naano na-push. Kasi siya din yung first boyfriend ko, yun yung first boyfriend, oo, first love ko.
Mm, tama. Ah, okey. Mm, oh, okey. Ano namang comment ng husband mo diyan, okey lang?
Oo. Siyempre nung una, nagseselos siya nung nalaman niya na ganun, kasi ayun din, eh, ano, ah, basta ewan ko nagse siyempre lalaki, di ba ganun naman talaga yun. Pero nung ma-ano niya naman yun, in-explain ko sa kanya na ganto ang nangyari sa'min, parang hindi. Sabi niya wala, wala na siyang laban, gaganon na siya. Oo, at saka friend, friend na rin naman.
Mm, oo. Mm. Mm, oo, oo. Oo, oo, buti naman.
Ano na sila parang ano na, um, ano lang, um, casualan, oo, civil, civil, ganun.
Civil lang sila sa isa't isa, oo. Oo, okey. Oh, ano naman, buti naman kung ganon, 'no? Pero eto, matanong ko. Since napapag-usapan natin to, paano natin kaya malalaman kung yung second chance na ibibigay natin sa tao ay worth it pa o na ibigay o 'wag na lang?
Mm.

Depende sa sitwasyon siguro, ah. May mga cases siguro or sitwasyon na hindi ka na dapat magbigay ng pangalawang pagkakataon, kasi pag binigyan mo ng pangalawang pagkakataon 'yung tao, binibigyan mo rin siya ng pangalawang pagkakataon para saktan ka. Pero merong mga tao na deserve ng pangalawang pagkakataon, lalo na kung hindi naman nila sinadya talaga 'yung nangyari? Or hindi naman nila ginusto din talaga, or hindi naman din talaga nila alam na kung paano makakaalis doon sa sitwasyon nila na 'yun. So sa akin, ano siya, depende sa tao at tsaka depende sa sitwasyon. Pero kung siguro sabihin natin kung halimbawa sa mag-asawa, case ng cheating, kung sa mag-boyfriend pala ganyan, case ng cheating, 'yun sa akin ano 'yun, non-negotiable sa akin 'yun eh. Ano 'yun, ah, kapag nag-cheat, ad ayoko na talaga, wala nang usap-usap, parang ganoon. Mm, ayon. Ikaw, mm?
Mm. Oo. Mm. Mm. Mm. Mm. Oo. Totoo, mm. Agree. Oo, ako'y ano na uma-agree ako doon sa sinabi mo na kapag niloko ka na sa unang pagkakataon, hindi na, hindi na 'yun bagay bigyan ng pangalawang pagkakataon, kasi parang uulitin mo lang din 'yon. Kasi once na ginawa na sa 'yo ng tao 'yon, uulitin at uulitin lang din niya 'yun, tapos
Oo. Oo. Tama, mm. Mm. Oo, yes, tama. Act 'pag nga ganoon, parang binibigyan mo pa sila ng ano, 'yung parang, alam mo 'yung confirmation na, "Ah, o sige lang, saktan mo lang ako." <chuckles> parang ganoon, 'di 'ba?
Ah, okay lang oo, mm. Na okay na parang sabihin nila na, Okay lang pala na gawin ko pala sa kanya 'yung ganyan, kasi papatawarin, ul papatawarin lang din naman niya ako. So, hindi. Ne negative din ako doon. Pero 'yun nga, sa mga pagkakataon na kunwari 'yung nagkahiwalay lang kayo sa isang relasyon kasi mi malayo kayo, wala namang cheating, 'yung distance lang talaga, 'yun may, may ano possibility na magbigay pa rin ng pangalawang pagkakataon. Kasi ma malay mo may spark pa rin pala 'yun na naputol lang gawa na sa distansya niyo, 'di 'ba?
Mm. Mm. Oo, mm. Oo. Mm. Oo. Mm. Oo. Mm. Yes, oo, tama, tama. Depende talaga sa sitwasyon at tsaka depende sa tao. Kapagka worth it na bigyan ng second chance 'yung tao, bakit hindi? Pero kapag 'yung tao naman is alam mo 'yung ano lang, 'yung pwede yung kumbaga hindi naman ganoon ka dip hindi, ah oo, hindi naman, kumbaga hindi naman masyadong kawalan sa 'yo, 'di huwag na, bakit pa, 'di 'ba?
Kaka-seryosohin, ano? <chuckles> Oo, oo. At tsaka ramdam naman natin 'yun kung karapat-dapat pa ba siyang bigyan ng pagkakataon or hindi. Kasi 'di 'ba may mga ano kasi ako may na-experience ako dati na 'yung hindi pa ako nag-aasawa na parang, feeling ko magwo-work pa siya, 'yung alam mo 'yung may ano pa, nabitin pa.
Mm. Mm. Oo. Oo. Mm. Hmm.

Oo, marami din nga akong kakilala na gano'n eh, yung parang siguro mahal na mahal talaga nila yung tao, ganiyan ta's nagmamakaawa. Oo.
Oo, pero s wala ng isa, pero yung, isa hindi na sobrang mahal siya no.
Oo, parang nate-take advantage nalang, 'no? Oo, yan tama. Tama yung term na yun.
Parang naawa nalang. May mga gano'n eh, oo, naawa nalang na 'wag nalang ano, 'wag nalang hiwalayan kasi nakakaawa naman. Ayoko ng gano'n, yung gawa lang ng awa, nagkatuluyan kayo. Kasi parang ano nga, totoo sabi mo na parang binaba mo nalang yung sarili mo.
Mm. <laughs> Oo. Oo. Mm. Para i-take ka niya. Kaya lang ang ano naman dun, na ba parang ang weird nun dun sa mga tao na nagmamakaawa pa. Parang alam mo yun, okey na sa'yo yung tira-tira lang.
Oo.
Parang gano'n, tira-tirang pagmamahal, oo.
Masakit, masakit. Pero parang ano yun, lagi kang begging for ano, love. Hindi siya yung genuine.
Mm. At tsaka oo, oo at tsa, yung kahit na halimbawa nabigyan ng chance pero dun sa entire relationship niyo naman lagi kang nanghihingi ng oras, lagi kang nanghihingi ng atensyon, parang hindi pa rin worth it yung gano'n, 'no?
Oo, totoo yan. Totoo, lagi ka lang masasaktan lang din. Parang ku kumuha ka lang din ng bato na ipupukpok mo sa sarili mo.
Mm. Oo, iyon, tama yun, tama yung gano'ng term, oo. Kasi parang tine-take advantage ka nalang ta's parang dun sa isang dun sa ka-partner naman ang iniisip nalang nila is lagi ka ng lagi ka lang naman nandiyan. So, okey lang na
<laughs> Bibig oo, bibigyan naman pagbibigyan mo naman ako, yung gano'n. Op
Oo, yung gano'n, papatawarin naman ako niyan kaya okey lang na kwento muna ako, ganiyan. Mm, parang gano'n.
Hmm, kahit anong gawin ko. Mm, kaya ayoko. Nakakaawa din yung mga ganung tao.